Ouais, alors au début, c'était vraiment les classiques, heu, je crois qu'elles, heu, c'était petit Ours Brun, tu vois et heu, puis elles ont voué à une adoration pour Peppa Pig. Donc c'est heu, mais c'est en fait, elles regardaient vraiment que ça. Il y avait pas, heu, c'était jamais, j'allumais jamais la télévision avec, tu sais les programmes un peu les uns après les autres. Ça je faisais, pas c'était plutôt des vidéos que que je mettais, qui étaient plutôt un peu contrôlées dans le sens où il pouvait pas y avoir de publicité, de, tu vois, de trucs comme ça et heu, donc ça a été quand même assez longtemps, Peppa, ouais, assez, assez longtemps et puis heu, après, elles ont grandi, heu, tu vois, par exemple aujourd'hui, comment ça se passe, elles ont donc 9 ans et demi et en fait le rapport à l'écran il est il est enfin il est toujours très très limité. Au week-end, je pense qu'elles ont 1 heure cumulée et encore 1 heure, je veux dire 1 heure le week-end et sinon la semaine il y a pas d'écran. Donc hem, n n nous chez nous, c'est, hem, c'est un petit peu, heu, enfin c'est un je je s je c'est un peu une bataille, heu, parce que j'ai je pou pour moi les écrans les excitent énormément et j'ai j'ai pu vous observer ça. Je sais à quel point, heu, ça peut faire des gros dégâts, que ce soit sur le langage, heu et plein d'autres choses. Mais heu, moi, l'effet que j'observe en tout cas avec mes enfants, c'est l'excitation et puis cet état un petit peu de drogué, heu, dès que tu leur enlèves, hem, ça part dans les cris. Et
D'accord. Oui. <laughs> Oui. D'accord. Mmh mh. D'accord. Ouais, ouais, ouais je vois. OK. Mmh mh. OK. Mmh mh. D'accord, OK, OK, OK. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.
c'est pour ça que je leur dis en fait: «Bah non, en fait». Heu, souvent, quand comment je comment on l'organise, elles savent qu'elles ont, allez, 1 heure le week-end, souvent c'est 30 fois 2 et par contre, heu, quand j'allume, elles ont j'ai pas de minuteur, mais je leur dis: «Voyez, il est 14:35 à 15:10» ou j'en sais rien, tu vois? Heu, au bout de eh ben en fait j'éteins.
Mmh mh. Oui. Oui, oui, oui. OK.
Et souvent, je reviens avant l'échéance <chuckles> pour anticiper les cris et cetera et cetera. Je reviens, je dis: «Bon les filles, là, il reste, heu, 15 minutes. Alors heu, voilà», parce que sinon
Hem, d'accord, OK. Mmh mh. D'accord. Donc c'est chez tout le monde pareil en fait, voilà. <chuckles> C'est ce que je constate dans ton témoignage là, d'accord, OK, OK. Est-ce que alors j'ai j'ai une question là-dessus, pareil tu vois sur le type de dessin animé. Tu parles d'excitation. Heu, je t'avoue que j'ai observé vraiment la même chose. Moi j'ai un un petit garçon qui va avoir 5 ans et en fait, j'ai vraiment découvert que selon le type de dessin animé, heu, l'excitation, heu, n'a rien à voir, en fait. Est-ce que tu as déjà testé aussi toi, heu, alors maintenant elles ont 9 ans, donc, c'est c'est encore autre chose, mais, heu, tu vois avant ça, heu, de passer à des dessins animés finalement beaucoup plus lents, tu sais dans les images et cetera. Est-ce que ça a le même effet ou pas?
C'est c'est ça. Voilà. Oui. Oui. Oui. Ouais. Oui. Mmh. Mouais, non

Au niveau des contenus, bah, là c'est souvent les p les grandes qui s'adaptent, heu oui, oui.
Non, non, non. Ah voi non, enfin, voilà, de plutôt par rapport au temps d'écran, et cetera, finalement, comment tu as adapté, heu, parce qu'elles ont une forte différence d'âge, donc quand les grandes regardaient déjà les des des choses, la petite était pas censée en regarder, enfin tu vois, comment comment tu as géré?
Ouais, bah, alors, heu, souvent, c'était quand la petite faisait la sieste, par exemple, tu vois, on avait commencé comme ça. Et puis, heu, après les grandes, au niveau du contenu qu'elles regardaient, se sont toujours adaptées à la petite. C'est-à-dire que, heu, là, la petite, heu, c'est vrai qu'elle a peut-être commencé les dessins animés un peu plus tôt, hein, tu vois, avec le recul, je me dis qu'il y a peut-être vers 2 ans, elle a dû il devait y avoir de la, d d un peu d'écran, mais comme je te dis, c'était quasiment, heu
D'accord, o OK. D'accord. Mmh mh, mmh mh. Ouais.
c'était souvent sur les moments de sieste et heu et heu, c'était du contenu, heu, vraiment très bébé, entre guillemets, parce que mes mes grandes, elles ont pas elles regardent pas des trucs trash ou, heu, ou comme ça. Donc, hem mais, heu ouais, ce que je voulais dire, c'est que, en ouais, voilà, quand elle est malade par exemple, typiquement la semaine dernière, heu, nous on était tous les 2 en télétravail. Heu, on en plus, on devait vraiment, heu, on avait des réunions, donc il fallait que ça soit silence total, et et donc là en fait, c'est même pas la petite hein qui a demandé, elle était, hem, bah, elle voulait venir sur nos genoux et cetera. Donc je lui ai dit là, j'ai regardé mon mari, j'ai dit: «Bon, là on sait qu'on a 1 heure, heu, de 13 à 14, on sait que toi et moi, on peut absolument pas, heu, gérer. Donc, heu, est-ce que tu es d'accord», heu, tu vois, on discute, heu, «est-ce que tu es d'accord pour qu'on lui mette, heu, 1- 1 petite heure de dessin animé». Donc, on lui a mis, elle était hyper contente, évidemment. Mais après, heu, pour éteindre, heu, voilà, ça c'est c'est resté c'est resté super difficile. Ouais, toujours.
Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, quand elle était malade, tu me disais Mmh mh. Oui, oui. Mmh mh. L'âge, s'occupe ouais, ouais. Mmh mh <inhales> tu m'étonnes <chuckles> Ça a été compliqué? Mmh mh. Mmh. Bah, peut-être essayer, heu, moi je te dis hein, sur mon fils, vraiment le fait de regarder des dessins animés anciens, qui sont vraiment lents. Et, bon, alors certes, le dessin animé déjà, dure, heu, 01:20, 01:30, mais en même temps, le vocabulaire, il est super parce que très riche. Heu, l'action est lente, et cetera. Heu, les histoires sont mignonnes, douces. Alors, heu, je pense vraiment, tu vois, par exemple ne serait-ce qu'au Livre de la jungle, heu, aux Aristochats ou des trucs bon, même si dans les Aristochats, il peut y avoir des scènes un peu avec tabac ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est encore un autre problème. Heu, tu devrais tester pour voir la réaction, parce que je t'assure que ça enfin, en tout cas, pour arrêter du coup, c'est plus facile parce qu'en fait ça se termine.
Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais, ouais on l'a fait celui-là. Mmh. Mouais. Ouais, mais c'est vrai que, je ouais, tout à fait, je pense que j'essaierai avec la petite. Avec la les grandes, on a déjà on a déjà essayé, bah, déjà je trouvais que c'était culturellement, heu, hyper intéressant de leur aussi des classiques, Disney, ce genre de trucs. Mais c'est vrai qu'elles vont être complètement réceptives, hein, mais, hem, quand elles vont demander, c'est c'est, ça va pas être leur choix numéro 1, tu vois. Et c'est dommage, hein, mais, heu, bah, parce que souvent l'image est de moins bonne qualité ou alors tu vois, il y a un truc, mais, heu, mais par contre, on leur dit aussi, heu, souvent que les, heu
Tu vois? il y a une fin. D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui, bien sûr.